ให้เยอะเลย อะค่ะ <chuckles>
อือ <chuckles> อย่างเช่นอะไรบ้างอะคะ?
ก็คือเหมือน คือเหมือนกับว่า เออ เราอะแปะ วันไหนที่เราเข้า เพราะว่าเด็กเสิร์ฟอะมันก็มีหลายคน เขาก็จะมีแบบเป็นกะเป็นวัน อย่างนี้ใช่ไหมคะ เราก็จะไม่ได้ทำทุกวัน อะไรอย่างเงี้ย แต่วันไหนที่เราทำอะ เขาก็จะถามเราก่อนเลยว่า "วันนี้อยากกินอะไร?"
อืม อือฮึ ค่ะ อืม ๆ ๆ ค่ะ ว้าว <chuckles> ดีจัง
อืม คือแบบว่า คือเหมือนเป็นคนที่สามารถ รีเควสต์ ได้ว่า อยากกินอะไร ใช่ คือถ้าเขาหาวัตถุดิบให้ได้ เขาก็จะทำ คือต้องบอกก่อนว่าโดยปกติอะพวกร้านอาหารไทยเขาก็จะแบบเหมือนให้ ให้พ่อครัวเขาทำอาหารไทยให้พนักงานกินด้วย ใช่ไหมคะ อือ ซึ่งโดยปกติมันก็จะเป็นเมนูในร้านอาหารนั่นแหละ ก็ อา พวกข้าวผัดต่าง ๆ ข้าวผัดกะเพรา ข้าวผัดพริกแกง ข้าวผัดธรรมดา อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะวน ๆ อยู่แค่นั้น อาจจะมีการเปลี่ยนเนื้อสัตว์บ้าง ไก่บ้าง หมูบ้าง อะไรอย่างเงี้ย
อยากกินอะไร? อา ดีจัง อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา โอเค มันก็ซ้ำซากจำเจ มันก็จะน่าเบื่อ แล้วอย่างงี้อะค่ะ คุณพ่อครัวแกมี มีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่น สามารถเลือกเมนู ทำเมนูต่าง ๆ ได้ แล้วยังไงต่อเหรอคะ?
ใช่ ก็อย่างถ้าเป็นของเรา อย่างเงี้ย เรา เขาก็จะถามว่า "เออ เราอยากกินอะไร?" แบบมันก็มีครั้งหนึ่งเราบอกว่า เราก็เหมือนแค่บ่น ๆ ใช่เปล่า ว่าแบบ "เออ อยากกินเย็นตาโฟ คิดถึงเย็นตาโฟ" เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำให้กินไง เพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นเมนูที่มันไม่ได้มีใน ในร้านอะ อือ เออ เขา
อืม อือฮึ อืม อืม อืม น อา ๆ ค่ะ อ๋อ แล้วอย่างเงี้ยมันหาวัตถุดิบได้ง่ายไหมคะ ตอนอยู่ที่นู่นอะค่ะ?